Ah, medyo malayo 'yun, eh, kumbaga, 'yung ilog na 'yun sa ano 'yun sa probinsya namin, eh, nandito ako sa sa lungsod kaya medyo mahirap akong umuwi dun dahil nga, 1 day off lang kami, kumbaga bihira ako makauwi kumbaga kapag may event lang, may birthday, ganun lang.
Ah, okey. Hmm, tingin mo ba maka uhm, makakatulong kaya sayo 'yung ikaw lang 'yung mag ah pupunta sa isang swimming pool, na alam mo 'yun 'yung hindi ka mag 'Yung sobrang mag-e-enjoy pero, mag, eh, alam alam 'yung nag-i-stay ka lang sa ilalim ng tubig para, um, parang underwater meditation parang puwede kaya iyun?
Oo maganda din 'yung ano mo 'no nga, kumbaga nabasa ko nga di hindi ko pa nasusubukan 'yan 'no, pero nakita ko nga 'yun kumbaga nahapyawan ko, nabasa sa isang social media ko na, talagang maganda din 'yung dulot nun 'no? Kumbaga may may tulong din siya sa ta mentalidad at saka bukod sa pisikal, at saka sa mentalidad din 'no talas talagang napakaganda diyan. Oo, siguro susubukan ko din 'yang payo mo na yan 'no. Ah, maghahanap ako dito sa malapit siyempre malayo sa lungsod, eh, maghahanap ako mm. Hahanap ako ng mura at saka affordable na talagang malinis naman kahit papaano. Siyempre mahirap na sa panahon ngayon mahirap magkasakit 'di ba? Mamaya mahawa ka pa ng hindi mo inaasahan na mapulot mo sa kung ano saan ka man maligo di ba? Ah, oo ngayon. Salamat 'no.
Hmm. Oo. Oo at saka 'yung mura lang. <laughs> Oo. Kaya nga, eh. Tama. 'Yung parang magre-relax ka lang sana, magre-relax ka lang sana pero magkakasakit ka pa. <chuckles>